Eee, jadi, karena pengalaman pertamaku nonton di bioskop itu kan aku jadi kayak merasakan suatu sensasi yang benar-benar berbeda ya, ketika aku nonton di bioskop, eee, dibandingkan dengan, eee, ketika aku nonton di rumah gitu. Jadi itu tuh, eee, kalau misalnya kita pengen bener-bener merasakan, eee, atmosfer sebuah film entah itu dari sinematografinya, atau dari, eee, audionya. Itu ya mang harus kita bener-bener, eee, perginya ke bioskop, kita harus nonton di bioskop gitu. Jadi semenjak itu semenjak itu kalau misalnya ada film yang kira-kira, eee, aku tuh pengen banget ngerasain intensnya gimana gitu, biasanya aku lebih milih ke eee, nonton ke bioskop sih Kak daripada nonton di rumah gitu, jadi bener-bener merasakan, eee, feel-nya gitu kayak, eee, auranya itu kerasa banget Kak kalau nonton di bioskop, Kak.
Betul, betul banget. Bener sih kayak mungkin dari suaranya, terus juga suasananya pasti sangat, eee, jauh berbeda ya Kak ya, dibandingkan kita nonton doang dari rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa dihitung nih Kak, kira-kira udah berapa kali Kakak nonton ke bioskop nih dari awal sampai sekarang gitu?
Bener banget Kak. Aduh! itu kalau dihitung mungkin bisa puluhan kali sih ya Kak ya, mungkin, eee, lumayan lumayan banyak sih. Soalnya soalnya aku dulu inget banget pas zaman awal-awal aku suka nonton bioskop tuh kalau misalnya ada film kayak contoh filmnya Marvel gitu kan, eee, entah itu Avengers atau mungkin kayak Deadpool gitu, aku s s sebisa mungkin nontonnya di bioskop Kak, soalnya, eee, pengen merasakan kayak, eee, ket ketika pertempuran tuh bisa kayak, eee, kayak bisa merasa ada di situ gitu loh. <chuckles> Dan itu tuh kan nggak bisa nggak bisa kita dapatkan kalau kita nontonnya di di rumah gitu ya, mungkin cuma bisa denger suaranya, bisa lihat gambarnya, tapi untuk merasakan bener-bener, eee, atmosfer yang ada di film tuh kayak susah gitu, kalau kalau kita nonton di rumah, gitu, Kak.
Wow banyak berarti ya Kak ya. Berarti cukup sering nih. Oh, oke. <chuckles> Iya iya, bener bener.